Hmm, alam mo yang gawaing-bahay, importante yan sa pagpapalaki, oo, sa lahat ng tao siguro. Kasi may mga bagay na tinuturo yung eskwelahan, pero alam mo hindi lahat makukuha naman sa eskwelahan. Karamihan nung mga basic natin na kaalaman, sa bahay natin yan malalaman, di ba, dahil oo, dahil puwede tayong, ah, mamuhay nang malayo sa pamilya natin. So, paano tayo matututong magluto, magma paano natin matututong maglaba, paano natin i ma iso-solve yung mga maliliit na problema, yan, magsisimula sa bahay yan. Kaya ak ako kasi, meron akong anak na sampung taong gulang palang, oo, lalaki pa, mm. Eh alam mo naman ngayon ang mga bata puro gadgets na, parang, oo, parang hindi na sila masyadong nagtututulong sa bahay, parang pipilitin mo pa, di ba, parang sagabal pa sa kanila yung sa sagabal sa paglalaro nila yung pagtulong sa bahay. Pero ako
Tama. Mm. Totoo naman. Mm. Tama. Um, bata pa, oo. Mm. Oo nga. Mm. Mm.
para maa mahikayat ko siyang tumulong, siyempre lagi ko siya kang sa kanyang sinasabi yung tinuro din ng nanay ko, di ba? Sabi ko sa kanya, "Alam mo, ah, 'pag lumaki ka," oo, "para maiwasan mo din na bili ka nang bili sa labas ng mga fast food," ganiyan. Karamihan kasi na na nakikita ko, um, gus karamihan dun sa nakikita kong pala-order sa fast mga fast food, yung parang mabilisan, usually hindi sila parang trained sa pagluluto eh kasi gusto nalang nila ng mga instant meal. Sabi ko, "Para matuto ka nga, para hindi ka makakain din ng mga hindi masusustansyang pagkain," okey lang naman yung minsan 'wag lang yung araw-araw at mapahaba ang iyong buhay, maging healthy ka, matuto kang maguluto, di ba? So, tinuturuan ko tinuturuan ko siya, inumpisahan ko na ngayon na turuan siyang magluto para na din sa kanya. Tsaka importante talaga ang gawaing bahay, di ba? Mm.
Okey. Oo nga. Mm. Hmm. Magandang payo. Mm. Ang galing naman. Mm. Totoo naman. Maganda talaga yang ginagawa mo na, ah, s ah, bata palang sampung taon palang ang anak mo at, ah, tinuturuan mo na kaagad lalong-lalo na sa pagluluto dahil nga sa, ah, mas maaga siyang mamumulat sa mga mas masustansyang mga pagkain. Eh, mm, eh ngayon ba, um, bukod sa pagluluto, um, paano niyo sinimulan na turuan ang mga bata tungkol sa iba pang mga gawain sa bahay kahit na maliit palang ang anak mo?
Mm. Ayun, oo. Hmm. Oo. Mm. Oo.

Mm. Ah, kasi siyempre lalaki din yung anak ko, ang isip kasi nung iba ang lalaki hindi naman sa lahat ha, kasi lumaki din ako sa pamilya na hindi gano'n ang sitwasyon. Eh, yung nag-asawa ako yung napangasawa ko parang yung kultura nila yung iba sa kultura ko. Parang yung mga lalaki hindi mo siya mo masyadong nakikita sa kusina. Ngayon nag-alala ako sa anak ko na sabi ko ayokong matulad siya sa gano'n, kasi yung tatay ko, ah, marunong siyang maglaba, marunong siyang, ah, marunong siyang mam mamalengke, marunong siya sa kusina, marunong siyang magluto, lahat ng gawaing bahay 'yon nga da
Oo. Mm. Okey. Mm. Mm. Maraming alam ang tatay mo, hmm.
Oo 'yong 'yong damit niya nga never kung nakitang si nanay yung naglaba, talagang siya pa yung naglalaba ng damit niya, hindi siya pinaglalaba ni nanay na nagtatrabaho din 'yong tatay ko. Tapos oo, tapos 'pag mala malayo 'yong trabaho niya umuuwi lang siya pag Sabado, pa ng gabi tapos Linggo ng madaling araw aalis na siya ulit pupunta siya sa Maynila. Pero 'yong isang araw na Linggo no'n, pahinga ng nanay ko 'yon. Hinding-hindi, hindi niya nga pinagsisilbihan si papa, eh, I mean pinagsisilbihan in a sense, pero parang naaawa din yung papa ko dahil 3 kaming anak na medyo hindi naman gano'n ding kasisipag na oo. So parang lumaki ko sa gano'n. Hmm.
Nakakatuwa naman. Mm. Hmm, gano'n pala. Ah, kaya naman pala, mm. So naunawaan ng mm, parang naunawaan na kaagad ng tatay mo yung sitwasyon ninyo ng pamilya niya na sa asawa niya na 3 yung anak at ayaw niya mahirapan ng asawa niya o yung nanay mo. Napakaganda namang, um, pag-uugali 'yan, ah, bihirang-bihira sa isang lalaking asawa 'yan. Pero, oo, masuwerte kayo gano'n, pero ito, ha, yung mm, yung mga paraan na napatunayan mo na epektibo na para mamotivate ang anak mo sa pagkatuto ng mga gawaing-bahay, ano yung mga ginagawa mo, binibigyan mo ba siya ng mga papuri o allowance o reward?
Hmm. Oo. Hmm. Ayon, ayan. Hmm. Tama. Ayan, hmm. Oo, masuwerte talaga, mm. Hmm.